อืม ไม่ รู้จักเหมือนกันครับ เป็น เป็นผักท้องที่ถูกไหมครับ?
กลิ่นมันจะเหมือน กลิ่นมันจะเหมือนแบบ ใช่ มันน่าจะเป็นผักท้องถิ่น แต่เรา ไม่รู้ว่า ที่ ที่ ที่อื่นมันมีไหม ยังไม่เคยหาข้อมูลนะคะ แต่ว่าเราเกิดมาเราไม่เคยเจอผักเนี้ยที่ไหนเลย ที่ กรุงเทพเรา มีหน่อไม้เนาะ เราไปซื้อแกงหน่อไม้ แต่ว่าที่เนี่ย ที่กรุงเทพมันไม่มีแบบแกงหน่อไม้แบบเหนือขายเลยอะ มันมีแต่ ของภาคอีสาน ชอบกินตั้งแต่ตอนท้องเนาะ ว่าจะ สามีเราก็รู้ว่าเราชอบไปซื้อแกงหน่อไม้ ของภาคอีสานเราจะเรียกว่าแกงเปอะอะ
อืม อือฮึ อะฮะ ครับ อืม อืม ครับ อะฮะ ๆ ครับ เป็นยังไงครับ ชอบ ใช่ไหม?
อืม เอามากิน คล้าย ๆ กัน ชอบ ชอบค่ะคล้าย ๆ กับภาคเหนือเลย แต่ว่าภาคเหนือเขาไม่ใส่ข้าวคั่วเท่านั้นเอง แต่ทุกอย่างน่าจะเหมือนกัน แล้วก็ภาคเหนือมันจะมีกลิ่น กลิ่นนิด ๆ ก็คือเป็นกลิ่นน้ำปูอะ
อือฮึ อืม
ไม่ ไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักไหม? น้ำปูบ้าน ภาคเหนือจะเรียกว่า น้ำปู เป็นสี ดำ ๆ ที่เขาเอาปูไปตำปูนาอะค่ะ แล้วก็มาเคี่ยว เหมือนกะปิอะค่ะ แล้วก็เอามาใส่ในแกง อะไรอย่างเงี้ย
อืม น้ำปู น้ำ ปู อืม อือฮึ อืม อืม น่าสนใจมากครับ อันนี้ ไม่รู้ เลยครับ อ๋อ แล้วมันเป็นยังไงครับ รสชาติครับ อะฮะ
โอ้โฮ รสชาติมันเหมือนกะปินะ แต่ ว่า ความหอมของ มันจะบอกของปูมันก็ไม่ใช่ เพราะว่าปู มันเอาไป ตำแล้วอะ มันจะผสมใบตะไคร้ค่ะ แล้วเขาก็ ชาวบ้านเขาก็จะเอาปูนาน่ะมาล้างทำความสะอาดแล้ว ก็เอา เอาตรงกลางของปู เราไม่เรียก รู้เรียกว่าอะไรอะ ออก
อืม อือฮึ อืม ครับ
เออ แล้ว เสร็จแล้วก็เอามาตำทั้งขาทั้งตัวนะคะ ตำหมดเลย แล้วก็ เสร็จแล้วก็เอาไปคั้น เอ่อ เอาไปบีบ ๆ ๆ คั้นเอากากปูออก กรอง ผ้าขาว บางแล้วก็เอาน้ำอะค่ะ ของปูที่ได้ผสมกับตะไคร้เนี่ยแหละ ไปเคี่ยวในกระทะ แล้วบางบ้านเขาก็ใส่น้ำตาล บางบ้านก็ใส่เกลือ แล้วแต่ความชอบหรือว่าใส่ผงปรุงรสอะไร ก็แหละ อึ ผงชูรส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านอะค่ะ เสร็จแล้วก็เคี้ยวมันจะเหนียว ๆ เหมือนกะปิ แต่มันจะกลายเป็นสีดำ แล้วเขาก็จะมาใส่กระปุก แล้วน้ำปูเนี่ยนะคะ เขาไม่ใช่ใส่ทุกแกง ด้วยนะ เขาจะใส่เฉพาะแกงหน่อไม้หรือว่าน้ำพริก แล้วก็กินกับหน่อต้ม อะไรเงี้ย แค่นี้อะค่ะ หรือว่ายำหน่อไม้ของภาคเหนือ คล้าย ๆ กับยำหน่อไม้ ภาคเหนือ คล้าย ๆ กับ เอ่อ อะไรนะ หน่อไม้ของภาคอีสานเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรที่เอามาหั่นซอย ๆ ใส่อะ
อือฮึ อะฮะ อะฮะ อืม อ๋อ อือฮึ อือฮึ อือ หน่อไม้ดองเปล่าครับ? หรือว่าหน่อไม้สดครับ อะฮะ หรือว่ายังไงครับ?
เป็นหน่อไม้ที่เอามาปรุง ปรุงใส่ข้าวคั่วด้วยอะ
อืม ครับ ไม่แน่ ใจ ครับอันนี้
ของ ภาคอีสาน แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรนะคะ เออ นั่นแหละ แต่ภาคเหนือเขาจะใส่น้ำปูค่ะ ไม่ใส่ปลาร้า
อือฮึ อือฮึ